Mm, ich mache mir immer viele Gedanken und w ich rede mir dann immer ein, ich würde das merken, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob es immer wirklich so ist. Aber, ja, ich man kann es sich schon vorstellen, ne, durch gewisse Anspielungen oder vielleicht wird einem was zugetragen von 3., die sagen: „Hey, ich habe mit den und den geredet und der hat das und das gesagt.“ Kann, ja, s es kommt vor wahrscheinlich, genau.
Mhm. Okay. Mhm. Aber läss lässt du das dann an dich ran oder sagst du dann eher: „Ne, ich habe mir das verdient, ich habe hart dafür gearbeitet, deswegen gönne ich mir das auch?“
M genau, das würde ich schon so sehen, ja. Also, in der Entscheidung bin ich eigentlich relativ frei und ich versuche dann auch vielleicht das Gespräch zu suchen, wobei es na ja, schn vielleicht auch nicht, ne? <chuckles>
Mhm. Okay. Vielleicht macht's auch keinen Sinn, ja, man weiß es ja halt nicht, wie dann halt vielleicht das ist. Okay. Ähm, und was ist denn so 'n ganz klassisches Statussymbol, wo du sagst: „Ja, früher habe ich da mehr Wert draufgelegt?“ Ist es schon noch so das Auto? Oder, manche sagen ja so, es muss die Rolex sein.
<chuckles> Ja, genau. Mhm. Ne, nicht unbedingt. Wobei 'ne Rolex ist ja auch, mm, in sehr seltenen Fällen 'ne gute Kapitalanlage. Äh, aber, ja aber, ne, das gar nicht unbedingt, m aber ich fahre gerne Auto, auch berufsbedingt. Ich habe Automobilkaufmann gelernt, deswegen liegt das bin jetzt nicht Autofanatiker, aber 'n schönes Auto ist mir einfach ja, macht mir einfach Spaß zu fahren. Und, ähm, m manche zum Beispiel, ich sehe das immer so, ähm
<snorts> Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
wohnen unheimlich teuer oder hau kaufen sich 'n schickes Haus. Ich habe zum Beispiel kein Haus. Ich wohne gerne zur Miete tatsächlich, also, ich brauche auch kein Haus. Äh
Das heißt, um flexibel zu sein?
Genau, genau. Ganz großer Punkt, flexibel zu sein und so 'n bisschen, ja, die Va V Verantwortung von mir zu schieben, muss ich auch ganz ehrlich sagen. <chuckles> Ne, also, Haus ist natürlich Genau, genau.
Mhm. Mhm. Natürlich, 'n Haus hat natürlich auch viel Verantwortung, da ist halt nich nicht nur der Kauf, sondern da hängt natürlich auch noch viel mehr dann dran. Ähm, und du schätzt einfach die Flexibilität, weil du nicht vor hast, für immer in Deutschland zu bleiben?
Ja. Ja. Ja. Äh, z ein Punkt, genau. Das ist das genau, das sind viele Punkte eigentlich. Ähm, noch 'n Punkt ist Kapitalbindung. Also, ich möchte einfach nicht so viel Kapital binden, weil ich einfach andere Pläne habe, habe ich ja schon erzählt. Das wäre einfach nicht ja, das w wäre meinen Plänen
Ist das so 'n Punkt? Ja, okay. Mhm. Mhm.
entgegengesetzt, also, würde nicht den Plänen entsprechen, ja.
Mhm. Und, dieses Geld, wo du sagst, ähm: „Ich bin froh, dass ich jetzt, ähm, ganz gut davon leben kann.“ Ähm, sagst du jemand: „Ich gebe davon schon 'n gewissen Teil für Urlaub aus, weil es mir wichtig ist“ oder wo steckst du so, sage ich jetzt mal, so das meiste Geld rein? Oder, bist du so 'n klassischer Sparer?
Mhm.